Ưm, wow, thật sự rất là hay luôn. Vậy thì bạn nha, không biết là, kiểu, bên cạnh cái phần về mình kể câu chuyện về lịch sử nữa, thường thường khi mà bạn đi ra nước ngoài nha, bạn còn có làm những cách gì để có thể là quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nữa không?
Ừm. Ừm. Ừm, cũng có. Ờ, thì những cái mà mùa, giống như là, mùa Tết, đúng hông? Ở bên đó thì làm gì có Tết nên là họ sẽ hông có tổ chức Tết, nhưng mà mình và những cái cộng đồng Việt Nam bên đó nè hoặc là những bạn du học sinh Việt Nam á, họ cũng sẽ tổ chức những cái buổi mà, gọi là, tập trung lại giả bộ có Tết vậy đó. Rồi cũng có múa lân này để cho hội du học sinh đỡ nhớ về quê nhà là một, nhưng mà cũng cho các bạn, ờ, ừm, người nước ngoài cũng có thể thưởng thức những cái món ăn Tết như là bánh chưng đồ nè, đó nên là các bạn đó cũng rất là thích.
Ồ. Ồ, hay đấy. Ừm. Ừm, wow, t rất là hay luôn. Vậy thì nha, ờ, nói lại về cái chuyện mà, kiểu, bạn kể cái câu chuyện về cuộc kháng chiến ở Việt Nam v mình á, thì không biết nha là, kiểu, có một cái chi tiết nào trong cái câu chuyện đó mà bạn cảm giác đột nhiên là lúc đấy cái lòng tự hào của mình nó dâng trào lên rất là nhiều không?
Ừm. Ừm.